Ikaw ba, ano ba yung mga ano, maliliit na bagay na nakakapagpasaya sa'yo kahit sa gitna ng abala mong schedule?
Tama. Ayan, siyempre 'pag marami kang raket wala ka ng time para sa sarili mo. Siguro sa’kin, ah, magiging maliit na bagay nagpapasaya sa ako. Siguro 'pag, ah, makakakain ka ng 'di mo nakakain dati ganun. Kaya nakakakain ka ng masarap 'di ba, o kaya nakakakain ka ng, ah, ay perfect talaga yung halo-halo ngayon. Halo-halo ng Bebang, ‘yan.
Mm. Tama. Ah. Mm. Ay, tama. Sang-ayon ako diyan. Oo nga 'no. Tama. Oo nga, oo. Sang-ayon ako diyan 'no. Kasi ako, hindi naman talaga kami ganun kayaman dati 'di ba. Kaya't totoo yung sinasabi nila na ano, ano ba yun, malay ah, "Malayo pa, pero malayo na." 'Di ba, yung mga kinakain na ni oo, tama.
Oo, ako din naman. Malayo nga, oo. Hindi na s toyo sa ang sawsawan. Hindi na inuulam ang toyo, sawsawan nalang siya. Mga gano’n, nakakatuwa yung mga gano’n.
Oo, ‘di ba. Dati mga ano pa mga ano pa ba yung mga cracklings pa yung inuulam 'di ba? <laughs> Oo, oo nga. 'Di ba ang saya 'no kapag mga yung mga realization natin na ganun, nakaka nakakapagsaya din.
'Di na inuulam o pulutan na. <chuckles> Mhm. Oo. At Totoo. Ikaw, paano naman sa'yo?
Ah, ako ano? Sige.

Totoo. Tama.
Mm, tapos ayan, ayun yung naiisip nati namin na negosyo nga yung sa lettuce kasi parang nakikita mo ang daling umusbong eh, ang daling mag-harvest. Mabilis.
Oo. Tapos ah, magagamit mo pa, di ba? Sa bahay, healthy pa, di ba?
Mm. Tama, oo. Kasi ganon din yung pangarap ko, parang gusto naming makabili ng malaking lupa tapos tamnan ng mga gulay.
Tas lalo ng wo work from home ka, di ba? Maraming time para mabantayan.
Oo. Tama, ay ang galing naman diyan parang na inspired mo ako. <laughs>
Ha Oo. Balitaan mo ako pag meron ng tubo ah? <laughs>
Ay oo nga. Pero wala, wala pa kaming mga gamit, kasi para na ka nag nag ano, nagbisita palang kami nung ano, nung kaibigan niya, yung sa kanya naman bahay talaga siya yung ano ba yun? Anong tawag anong tawag oo.
Ah, ah. Wow, mahal ah, talagang, mahal siya? Tawag parang garden niya na itsura? Yung may shed?
Oo, yung bahay talaga Oo, gardens ata oo, tapos nakasalansan lahat ng mga styro na, ano na pang
Wow. Ang ganda noon, eh yun yung gusto ko din pangarap ko yung dati kaso medyo magastos.
Mm. Oo nga ang gastos, may sariling bahay talaga sila tapos nakita ko may net talaga siya sa bubong nila.
Pag ganun. O oo. Yun yung maganda. Malaki rin kasi kita pag ganyan, di ba?
Para ano Sabi kong Mm, oo, parang yun yu yung sa inyo ba, parang nasa ano lang nasa likod ng bahay, ganyan?